Oui, mmh, oui oui. Et hem, dans le dans le travail, ça t'est déjà arrivé, heu, de, hem, bah, de devoir comme ça, heu, ben, t'effacer, heu, au point où à un moment, heu, tu ne t'es plus sentie bien dans dans ton travail, tu ne t'es plus sentie, heu, légitime et tu es tu es partie?
On se perd. Complètement. Et heu Non. Non, non, je pense que je serais partie. Non, je pense que je serais partie. Si j'avais pas eu mon équipe avec qui j'étais bien, et puis bon j'ai gardé une relation professionnelle avec les responsables comme dit, j'avais pas besoin de leur amitié absolument, mais j'aurais jamais, heu, non. Ça j'aurais je me suis je serais jamais perdue, moi, juste pour plaire aux autres. Je pense que j'aurais simplement changé de travail. Un travail peut te plaire tant que tu veux, si tu es peux pas être toi-même, c'est que le travail il est pas fait pour toi, point barre. Il y a pas il y a pas à essayer de se modifier, de se changer, heu, on peut faire des efforts, mais si on doit complètement se changer, c'est qu'on est pas à sa place.
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh. Mouais. Mouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est que les efforts aussi doivent être partagés. On doit essayer de voilà, de faire des efforts pour s'intégrer, mais en mais en même temps, il faut qu'en face, on t'accepte, heu, bah, tel que tu es aussi.
Oui, voilà. Des compromis. Exactement, exactement. <chuckles>
Mmh mh. Mouais. Écoute, heu, je te remercie beaucoup de de m'avoir raconté, heu, cette, heu, cette situation. C'était vraiment très intéressant.
Mais merci pour tes questions et ton intérêt! Merci beaucoup. <chuckles>